Äh, wobei die die Hochzeit selber w lief davor, aber in der Entwicklung, dass man sie sozusagen, äh, geheiratet hat und Familie gründet, äh, hat man sich auch beruflich verändert und dann bin ich eben von, äh, damals Würzburg nach München gezogen.
Mhm. Ja, okay.
Ähm, und
Man sollte jetzt denken, das sind jetzt kein da liegen keine Welten dazwischen, aber erzähl mal gern, es ist ja trotzdem es ist eigentlich ja egal, ob jetzt 200 km oder 800 km dazwischen liegen, es ist 'ne neue Stadt, es sind neue Leute, ne, neuer Beruf? Ja, erzähl doch mal 'n bisschen.
Jetzt möchte ich mal betonen, also, da liegen durchaus Welten dazwischen. Das eine ist Bayern, das andere ist Franken. <laughs> Nein, nein, das war jetzt mehr 'n Spaß. Das war 'n Spaß. Aber es ist schon so, ähm also, Würzburg ist 'ne sehr ist 'ne Beamtenstadt. Ich komme ja, das hast du ja rausgehört, aus so 'nem Milieu, hm Beamte, f hm, ja, hm eher eher kulturell angehaucht und <clears throat> dann nach München kommend. Wir hatten da auch 'ne kleine Wohnung, äh, in in 'nem eher da wie Arbeiterbereich, ähm, also und und viel Ausländeranteil. Also, nicht, dass ich 'n Problem mit Ausländern habe, gar nicht. Ich habe viel im Ausland gelebt, meine Mutter ist Ausländerin. Also, es ist nicht 'n Thema, aber es war es ist eine <clears throat> es ist schon hat in grad in so 'ner Großstadt, äh, können Viertel, die, sagen wir mal, äh, jetzt, äh, so gemischt sind, wo wo du sagst, du da hast da Leute aus 'm Arbeitermilieu, du hast f hm, 'nen hohen Ausländeranteil, 'nen ganz, ganz anderen Charakter haben als jetzt eben so 'ne, ja 'ne, ähm, ü übe überschaubare und vor allem und
Ach so, okay, verstehe. <laughs> J Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja. 'Ne überschaubare Stadt irgendwie, ne? Es kommt einfach es komm kommen viele Kulturen zusammen dann, ja.
Genau und vor allem in dieser überschaubaren Stadt, die halt eben auch 'ne primäre 'ne also, Würzburg ist 'ne Universitätsstadt, das ist 'ne Beamtenstadt, das ist 'ne Regierungsstadt, da hast du du hast kaum Industrie und da herrscht 'ne ganz, ganz eigene Atmosphäre. Und dann in dieses München kommen, das so ganz anders war und fast schon wild und manchmal hast du gedacht, du bist in Istanbul. Das war ein also, nicht 'n Schock, gar nicht, aber es war ein völlig anderes Leben.
Mhm. Ja. <chuckles> Ja, das kann ich mir vorstellen. Du, das würde ich jetzt gerne noch weiterführen. Das, ähm, lassen wir dann fürs nächste Mal. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Teilen deiner Erfahrungen so weit.
Gerne.